तो अ, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मेरी एक कज़िन है जिसन जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट जो है बढ़ गया था और मुझे लगा मैंने फिर उनको एक्सप्लेन किया मैंने कहा ये बहुत ही आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँगे सेहत बहुत आपने ख़राब कर ली क्योंकि ऐसे नहीं चलता है। बट मुझे लगा कि, अब अगर मैं किसी और को ज्ञान दे रही हूँ तो पहले मुझे खुद भी अमल करना चाहिए उस पे, तो इसके लिए मैंने उसको जिम के लिए काफ़ी अ, मोटिवेट किया और मैंने साथ में, खुद भी उसके साथ अब जिम जाती हूँ इसीलिए कि उसको ये ना लगे कि यार मुझे तो ये बता रही है बट खुद क्या कर रही है उसके लिए। तो मैं मैंने खुद भी जिम जॉइन किया उसको भी जिम जॉइन के लगाया। फिर मेरी एक दोस्त है जो कि बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी वही लाइफ़स्टाइल ख़राब के वजह से, और डिप्रेशन भी तो एक बीमारी, है ना?
जी, हाँ। जी, हाँ। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी। जी। जी। हुँ, जी। जी। जी, जी। जी।
दिमाग की बीमारी, दिमाग की बीमारी क्यों हो रही है? क्योंकि अगेन वहीं, वहीं पे हम आ जाते हैं कि आप अपना ख़राबल ही नहीं रख पा रहे हो सेहत का क्योंकि डिप्रेशन भी किससे होता है? जब आपके पास कोई बात करने को नहीं है, आपके पास काम का इतना प्रेशर है, आप पूरे दिन बैठे हुए हो, आगे एक स्क्रीन के आगे, तो मैंने उससे बात करी मैंने एक स्केड्यूल बनाया कि भई तुम इस टाइम उठो इस टाइम सो। पहले उसको डॉक्टर के पास लेके गई उसके बाद मैंने उससे थोड़ा बात करनी शुरू करी मैंने कहा अगर कोई आपको तकलीफ़ है दिक्कत है मुझे बताइए मुझसे बात कीजिए।
जी, बिल्कुल। जी। जी। जी। हुँ, जी। जी। उ, जी। उ, जी, बिल्कुल।
आधी चीज़ें मुझे लगता है आपकी आधी तबियत तभी ठीक हो जाती है जब आप बात करना लोगों से शुरू कर देते हो।
ज जब आप शेयर करते हो सारी चीज़ें अपनी, जी बिल्कुल।
अब घर से बाहर शेयर करते हो आप घर से बाहर निकलना शुरू कर तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाती हैं। तो
जी, बिल्कुल, सही कहा आपने। तो य हम क्या बदलाव कर सकते हैं इसके लिए कि हमें अ, सुबह जल्दी उठ सकते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज़ वग़ैरह अ, कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, अपनी अ, जो खाना जो है हेल्थी खा सकते हैं। और अपना पंद्रह बीस मिनट डेली चल सकते हैं। जी, जी, हम अ, डेली 15-1 मिनट चल सकते हैं, तो इससे जो है हमारा अ, सेहत का बहुत अ, फ़ायदा होगा और हमें मतलब अच्छा लगेगा। अंदर से भी अच्छा लगता है जब हम कभी देखना है सुबह मॉर्निंग वॉक पे अगर हम जाएँगे तो बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत फ़ीलिंग होती है। जी बिल्कुल, और हम सुबह भी हम तभी उठ पाएँगे जब हम रात को जल्दी सोंगे तभी। तो ये सब चीज़ें हम अपना सकते हैं।
हाँ जी। जल्दी हो सकता है, बिल्कुल। बिल्कुल। वो सही कर सकते हैं, हाँ जी। अ, प्रोसेस्ड फूड कम कर सकते हैं। हुँ। अंदर से भी अच्छा लगता है। हाँ। बहुत अच्छी भी पूरा दिन फ़्रेश रहता है वो। हाँ, अब रात को अगर आप <chuckles> ये अपना सकते हैं और इसके साथ-साथ मुझे लगता है कि मेंटली भी आपको अ, बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा अपने आस-पास लोग
उ, जी। जी, चलिए तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।
जी, हाँ।